Oo correct, totoo yan 'di ba tapo alam mo kami 6 kami na magkakapatid, actually 7 pa nga kami, kaya lang nauna na yung, ah, eldest namin. <sniffs> Oo, tapos yung mga kapitbahay namin, ah, siyempre dahil sa dami namin, tapos parang hindi naman sa nag-ampon, parang binilin kasi yung 3 pinsan ko sa amin ng oo ng, tawag kapatid ng ng papa ko, so naiwan sila ng ilang, ng ilang taon sa amin. Alam mo yun, yung sa yung 'pagka, nung lumaki na lumaki na kami, tapos nakita kami nung mga kapitbahay, ah, naririnig namin yun sila na sinasabihan yung nanay ko na, ah, ang ganda daw ng pagpapalaki ng nanay, ng mga magulang na namin sa amin, dahil ganito ganiyan, ang babait bla bla, bla, bla, bla, bla, bla tapos responsable, oh, 'di ba ang ganda kaya oo. Totoo yan.
Mm. Mm. Mm. Isa. Mm. Mm. Mm. Oo, kap ah, okey. Baka mo Taon. Oo. Mm. Oo. Wow, ang galing naman. Mm. Mm. Hmm. Nakakatuwa naman kapag nakakarinig ng ganun 'no? Kaya hmm, para sakin talaga napakalaki ng ano ng tulong ng mga magulang din nga. Para mai-ayos yung behavior ng bata kasi, ah, hindi lang din naman ano eh, ah, hindi lang din naman disiplina yung maituturo ng mga magulang 'di ba? Pati yung awa na din kasi hindi naman lahat ng tao naaawa, eh, 'di ba? Parang sasabihin ng mga 'yan, "Aso lang naman yan, pusa lang naman yan," mm, da ganun, 'di ba? Lalo na't may pusa ako, mm, sasabihin nila sa pusa "anim ay siyam naman buhay niyan, okey lang yan," hello? <scoffs> 'Di ba parang hello common sense. Mm.
Mm. Mm. Oo. Oo. Mm, totoo yan. Oo. Wala naman 'yang isip. M ay <chuckles> oo. <chuckles> Nasasaktan pa din yan kung kahit totoo yan nasasaktan pa din yan. 'Di ba? <chuckles> Oo nga. Correct, nasasaktan pa din yan, oo talagang talagang, ah, mula sa bata dapat ipa ipamulat na,' di ba, kung kung <tsk> kung ano yung mga, ah, dapat, hindi dapat gawin. Ah, dapat turuan sila kung paano maawa din sa mga, ah, umunawa ma oo umunawa din sa mga
Oo pang parang hello, parang maawa naman <scoffs> hindi porket 9 na buhay yan ibig sabihin talaga niyan ano yan, immune sa sakit hindi ganun di ba? Mm. Mm. Mismo, oo. Oo, tama. Mm. Hmm, awa talaga din 'no? Mm, kung parang mm.
mga hayop na hindi nagsasalita <chuckles> oo, hindi nila
Nasa paligid, oo parang ano, ilagay na lang nila yung sarili nila sa, ah, posisyon nung ano kung naging pusa or aso or anong hayop man sila paano kung ganun ginawa sila sakanila 'di ba? Ano kayang mararamdaman nila, matuwa kaya sila? Yung mga ganun nalang sana na ano, ang bata pa naman madali maturuan yan, eh. 'Di ba? Madaling makinig. Mm.
Mm. Mm. Mm, tot mm. Oo, totoo. Ikaw ba dati may may mga alaga din kayo nung bata ka pa?

Mm. Totoo yan. So di ba napakama laki ng papel ng mga magulang, ah, pa sa behavior ng behavior ng mga bata kasi tingnan mo ikaw sabi mo sabi mo, ah, alam natin yun pag oo <chuckles> pagpapalo disiplina yun disiplina natin mo disiplinado tayong tao di ba marunong tayong oo, marunong
Mm. Mm. Tama. Mm. Hinihila ko talaga yun. Mm. Kaya nga alam natin na mali yung ginagawa. Tsaka 'yun nga, mm. Sabi oo.
marunong tayong mag ano kung ano yung tama at mali 'di ba? Marunong tayong mag respeto ng mga nakakatanda, respeto ng buhay ng may buhay.
Oh tama ka diyan. Mm. Mm, tama kasi yun nga buhay nga yan eh, sabi pa nga dati nung mama ko ah, wag na manakit ng mga hayop kasi buhay yan gawa yan ng Diyos siyempre bata ako nun tatatak talaga yun sa isipan ko. Syempre pag bata ano talaga yan sa Diyos <chuckles> mag magdasal pa ganyan ganito, iyak-iyak. Oo naalala ko lang kasi parang mura talaga kasi yung ano naniisip dun pagkabata. Mm, kaya talagang madaling turuan basta tama tamang pagtuturo talaga.
Oo. Mm. Oo, 'di ba? Oo. Mm. <laughs> eto. O tin Isip ng mga bata, mm, kaya di ba? Oo. Correct, so talagang ang magulang ang pinakamalaki lalo na yung ina, pinakamalaking, ah, may may papel sa, sa ugali ng bata so kung ano man yun ano man yung nakikita natin sa bata, talagang masisisi natin sa magulang kung maganda ang, ah, pagpapalaki sisisi natin yan sa sa nanay bakit ang ganda ng pagpapalaki mo sa anak mo napakarespetadong bata naman ito di ba? Eh oo, Correct.
Mm. Tama. Pag behavior ng bata ano? Tama. Magulang, mm. Pagpapalaki. Mm. Mm. <laughs> Kaya nga. Napaka maawain hindi marunong manakit ganun. Maganda kayang marinig nun di ba?

Mm, 'yon nga sa'min manok kasi 'yong papa ko talaga mayro'ng manok natin, eh.
Oo, aside aside sa manok, may mga pusa din kayo?
Mm, tsaka mga pusa, aso. Oo, madami kami do'n kasi nasa bukid kami no'n, eh. Kaya talagang okey lang mag-alaga walang magbabawal. Kahit kahit saan sila magpupunta diyan, ok. Madami kami hayop, may ano kami dati bay baboy, basta lahat. Mm, no'ng bata pa ako.
Ah, okey. Ah. Ah, okey, okey. Ah, okey, okey. Kaya may kaya namulat ka talaga sa ano, 'di ba? Oo.
Oo, ye talaga hindi ko makalimutan 'yong sa manok kasi hinihila ko nga 'yong tali, kasi parang i 'pag hinila mo kasi 'yong tali, siyempre mag-ala ano 'yan ng iisa lang 'yong paa niya. <laughs> Eh, siyempre tuwang-tuwa ako na nas eh, nasasaktan 'yon. Ay, napapagalitan talaga ako. <laughs> Mm.
Ilang <chuckles> Oo. <laughs> Oh. Oh, 'di ba? Na na natun parang no'ng bata ka no'ng bata ka, hindi mo alam na hindi pala hindi pala 'yon okey kasi no'ng bata tayo nakikita natin na nasasaktan pa, natutuwa pa tayo, na inaano pa natin, 'di ba?
Mm. Oh, kaya nga, eh. Mm, natutuwa ako kasi parang 'yong isa lang paa niya, eh. Parang naglululundag siya kasi 'yong isang tali hinihila ko. Naku, tuwang-tuwa ako no'n. 'Yan, napagalitan a pero good thing naman din kasi, 'yon nga, natuto ko ngayon na, "Ay, mali 'yong ginagawa ko. Kasi ano 'yan, baka mapilay, kawawa."
Oo. Oo. <laughs> Oo. Oo. Oo, dat dati kasi 'pag bata 'yong nakikita natin na gumagawa ng gano'n, parang ang cute. Ah, na naalala ko din no'ng, ano, 'yong 'yong pin anon hindi pinsan, ah, pamangkin ko. Ilang taon ba 'yon siya? Ah, manok din. 'Yong chicks <laughs> parang hindi pang oo, pang kinakarga-karga niya. Tapos, ah, 'yong iyong pakpak, parang inaano niya parang tawag nito, parang binubuhat niya 'yong pakpak. Oo, n oo, iyon. Parang ang cute tignan. Pero kung hindi natin 'yon hindi 'yon sinupil ng mga magulang, siguro hanggang ngayon mas ano pa, mas harsh pa siya sa mga hayop. 'Di ba? Kasi naging katuwaan niya.
'Yong gano'n. Mm. Oo. <chuckles> Mm? Pamangkin, oo. Mm. Mm, oo 'yong sisiw, oo. Mm. Mm. Ni nilalaro niya, baka mabalalian din, 'no? <laughs> Mm. Magulang, oo. Dala-dala pa din. Kaya nga, buti naano din. Mm, mabuti na sa ano din na nasupil nga kasi magandang bagay 'yong napapagsabihan 'yong mga gano'ng bagay, para mamulat din sila sa future na mali 'yon.
Mm. Oo. At alam mo ba kasi mag ah, matan ano na siya ngayon, adult na siya ngayon nasa twenty, twenty-one na, college na siya ngayon. Alam mo ba nag-alaga oo, nag-aalaga sila ng manok. Hindi talaga nila kinatay, as in. Hanggang tumanda 'yong manok na na hi hanggang tumanda talaga 'yong manok. Tapos nagkasakit. Nagkasakit nagkasakit. Pinainom ng, ano, ng dextrose ng kahit ano mang Diyos ko Lord naman 'tong bata ito. Kung gaano siya kaano sa bata. <laughs> Sige, sige, salamat.
Ba oh. Mm, marunong na. Mm. Wow, ang galing naman. Na do'n pa din. Ando'n Mm. Aha, salamat. <laughs>